Ähm, ja, Schlaf ist 'n guter Punkt. Also, wenn man dann doch mal 'ne schöne Serie findet, äh, f die dann durchgucken will, äh, dann äh ja, da ist man da so wach und aufgeregt im Bett. Äh, das das da verzögert sich dann alles. Klar, man kann dann immer noch schlafen, aber, ne, es schiebt sich dann nach hinten, dann wacht man halt logischerweise unausgeschlafen auf, ne, und so was passiert halt. Ja, im also im Leben schon oft, würde ich sagen, ne? Jetzt natürlich seltener, weil wir ja auch alle stärker drauf achten. Ähm, also, es hat schon 'n starken Einfluss, ne, dieses kleine, <chuckles> mobile Gerät, ne, ähm, auf auf Schlaf, auf Spaß, ne? Bei unserem Sohn merken wir's ja auch, ne, wie er das dann auch vermisst manchmal.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. <chuckles> Ja, ja. Ja. Mhm. Was Plant ihr denn jetzt so? Ja, wann wann soll er denn so sein erstes Smartphone bekommen? Habt ihr da irgendwie 'ne 'ne gewisse Vorstellung in dem Alter? Ist das jetzt vielleicht angebracht?
Ja, man kann die ja <clears throat> relativ stark einschränken, dass das im Prinzip dann nur 'n ne, wie die alten Telefone ist, äh, mit Telefonfunktion, äh, vielleicht noch Google Maps oder so was, ne, damit er theoretisch sich irgendwie noch zurechtfinden kann in 'nem Notfall, ähm. Ne, man kann ja immer noch andere Leute fragen ähm, und halt eher sowas, wo man nicht wirklich jetzt- ich sag mal- Spaß mit haben kann, ne, weil er wird auch jetzt nicht einfach wild Nummern wählen oder, ne, auf Google Maps rumscrollen. Das macht vielleicht einmal kurz Spaß, aber, ne, die ganzen Suchtsachen, wo man sich so drin verlieren kann, das ist alles dann eingeschränkt. Deswegen er hat natürlich jetzt noch keins, aber wenn er eins bekommt, auch vielleicht in 'n paar Jahren schon, dann wird's massiv eingeschränkt.
Ah, okay, verstehe. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Verstehe, mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm, und wie flexibel seid ihr denn so mit euren Regeln dann auch in besonderen Situationen?
Ja, also, so 'ne- ich sage mal- besonderen Belohnungen sollte es immer geben, ne, gibt's ja bei uns Erwachsenen auch, ne, mal zu sagen: „Hey, Partyabend, Hochzeit, was auch immer“. Ab und zu ist das vollkommen okay, würde ich da sagen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Okay. Mhm. Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Man muss einmal 'ne 'ne gewisse Ausnahme machen und da auch, ja, 'n bisschen kulanter bleiben, ja. Ja, auf jeden Fall vielen vielen Dank für das nette Gespräch, deine persönlichen Einblicke. War wirklich sehr spannend. Ich danke dir.
Genau. Ja, sehr gerne doch, mach's gut.

Ähm, ja, Werte ist vielleicht 'n bisschen schwierig, äh, äh, formuliert, aber es geht halt hauptsächlich um so dieses Belohnungssystem innerlich, ne, dass man sich halt nicht dran gewöhnt, immer, äh, f ja, wenn wenn bisschen Langeweile aufkommt, sofort irgend 'n Video anzugucken ähm, ja, f also man könnte sagen, der Wert ist so 'n bisschen 'ne Ausgeglichenheit, Ruhe ähm, ja, das ist der der Hauptpunkt.
Mhm. Verstehe. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Also, ihr wollt da sozusagen auch mal, ja Ja, nicht die die Reizüberflutung so fördern, ne? Verstehe ich das richtig?
Hm, genau, darum geht's, weil das ist dann so das das gliedert sich so schnell in den Alltag ein, ne? Dann guckt man hier was da und dann spielt man hier noch 'ne Runde und dann hat dann macht man gar nix anderes mehr als so kleiner Mensch, ne? Und das ist 'n Riesenproblem dann langfristig.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, wie alt is 'n da konkret jetzt dein Sohn und wann hast du dann eigentlich auch so begonnen, ihm, ja, in die ganze Thematik mit den Smartphones, Bildschirmen da heranzuführen? Kannst du da mal bisschen erzählen?
Ja, gerne, der ist jetzt 5 und anfangs, ähm, so als, ich sage mal, Ablenkung war das manchmal 'n ganz hilfreiches Mittel, so 'n Video an zu machen, äh, damit so die Abendroutine funktioniert, sauber machen, ne, die Zähnchen putzen. Ähm, aber das Problem ist, es es es darf halt nicht, ähm, als Standard beibehalten werden, ne? Weil es ist ganz schlecht, wenn das dann ja, wenn das dann irgendwie die Morgen und Abendroutine immer ist, ähm, ja, wird's nur noch schwieriger, wenn er noch älter wird. Deswegen ist jetzt so 'n Alter, wo man da oder wo wir, äh, mehr aufpassen.
Mhm. Mhm. Verstehe. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm, das das klingt einleuchtend. Ja.